Kıymalık, hani, böyle, içi içerisine, işte, kıyma koyuyorum, pirinç koyuyorum, eee, karabiber, tuz, hani, harcını bu şekilde hazırlıyorum. Eee, ondan sonra bak, mesela, sana şöyle söyleyeyim, eee, benim annem, mesela, o, kelemi suyun içerisinde haşlar, ondan sonra, eee, onun, hani, kelemlerini sarar ama ben nasıl yapıyorum?
Hıı. Hımm. Hı hı. O! Böyle incelikler var tabii. Sen nasıl yapıyorsun?
Ben mesela onun, bu, kelemlerin yapraklarını, eee, çiğde çiğken, hani, tek tek, hani, uğraşıp gerçekten o şekilde çıkartıyorum ve yapraklarını, eee, buharda haşlıyorum. Yani, eee, bende tane tencere var.
Hımm. A! Böylece diriliğini koruyor, değil mi?
Hem vitaminlerini koruyor hem eee, çok daha, eee, lezzetli oluyor. Bak gerçekten, eee, ya, bilmiyorum, zamanın olursa dene. Hani, çok zamanını alıyor ama, eee, ben bunu yapmak için sabah erken kalkmıştım. Çünkü çok heyecanlıydım. Nasıl olacak diye merak ediyordum. Eee, hani, inanmazsın ama sabah 6'da kalkıp bunu, eee, hani, yapmaya başlamıştım. Çünkü ben çok seviyorum yemek yapmayı. Hani, çok seviyorum.
A! Çok enteresan. Hı hı. Ya. Yok, yok. İnanırım. <chuckles> Gerçekten inanırım. Yani, dolma gerçekten başlı başına insanı mutlu eden bir şey gerçekten. <chuckles> Evet. Ben de, yani, gün içinde, işte, mesela hayal kurmayı çok severim. Eee, yemek hayali kurmayı da çok severim. Yani, işte, mesela, dolma, benim benim favorim, gerçekten İstanbul işi Ermeni dolması. Böyle, işte, tarçınlı, fıs çam fıstıklı, kuş üzümlü falan, böyle, hafif tatlı olan ama çok da tatlı olmayan, çok dengeli, soğanı bol, pirinçli bir dolma türü, zeytinyağlı. Evet.
Sanat eseri ya. <chuckles> Hı hı. Öyle mi? Ben de. Öyle mi? O! Kuş üzümlü. Bak, sana şöyle söyleyeyim. Eee, benim halam yapar kuş üzümlü, eee, ama yeşil yapraktan yapar, üzüm yaprağından. İçerisine
Hıı. Ya, bu, şey, biber. Böyle, yeşil biber. Hı hı.
Biber mi? Hadi ya. Neler koyuyorlar onun içine?
Evet, çok